Ồ!
Ừm. Nghĩa là nói không r hoàn toàn kh không nói ra hoàn toàn cái sự thật, mà sẽ giữ lại một cái phần nào đó để cho, à, một giữ lại một cái phần nào đó để cho bên người bên kia hiểu đúng được cái vấn đề, nhưng mà hiểu không đủ hay là hiểu, a ý là mình sẽ giữ lại một cái phần nào đó cho bản thân của mình á, ừm, để cho tốt b cho bản thân của mình hơn.
Ừm. Ừ, mình hiểu, chỉ là một nửa sự thật, đúng hông? Ừm. Ừm. Ồ, mình hiểu, mình hiểu cái kiểu đó. Ồ, ồ, ghê vậy, tức là, kiểu, ờ
Ừm.
Ờ, ô, mình lâu lâu rồi mình mới thấy một cái người mà vừa am hiểu về, kiểu, ngôn ngữ mà y tế, rồi còn cả chiêm tinh nữa, trời ơi. Trời ơi, kiểu như, cái đầu của bạn chắc cũng phải chứa rất là nhiều thứ, đúng hông?
<laughs> Không, thì mình xem chiêm tinh cũng từ hồi đại học rồi, nên là tới bây giờ thì <chuckles> mình cũng xem được cho, chắc, ừm, chắc mấy ngàn người, nên là mình cũng quen rồi. <laughs>
Ừm. Trời đất ơi! À, ô kê, mình có thể thấy. Ồ, thế vậy nha, <tsk> có bao giờ bạn rơi một cái tình huống là bạn thấy là, cái thực ra thì mình hổng có làm về chiêm tinh á, cho nên mình hỏi thôi, là đặt một tình huống là bạn thấy được một cái gì đó, một cái tương lai hay là một cái gì đó nó nó đen thùi luôn của một người, thì bạn có nói thật hết toàn bộ hông? Hay là bạn sẽ lựa chọn những cái gì đó nó nó bớt u ám?
Ừ. Yeah. <chuckles> Ơm, câu hỏi hay á, tại vì, ờm tại mình có song tử s ở trong người, nên là mình như bạn như mình nói với bạn á, mình sẽ nói một cái phần nào đó ra để cho người đó biết, nhưng mà mình sẽ không nói hoàn toàn, để, ơ lúc tại vì tính của mình lúc nào cũng, a, thích tích cực hết, và lối sống tích cực, nên là mình cũng muốn cho người ta tích cực. Thì mình sẽ nói những cái nào đó không tốt ra, nhưng mà kh không nói hoàn toàn những cái không tốt đó, kiểu như, những cái thứ nào mà xấu nhất á thì mình sẽ tìm cách nói giảm nói tránh hoặc là tìm cách nào đó để mà cho bạn đó hiểu được cái vấn đề đó, nhưng mà không nói quá rõ về cái nó.
Ừm. Ồ. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ồ, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ. Ồ, mình hiểu. Ừm, thì ra là như vậy, ơ, <clicks tongue> như thế nào ta? Mình thấy cái này cũng hay á, <chuckles> thực ra thì, ờ, ngoài cái công việc phiên dịch hay là thế này kia thì mình cũng là một giáo viên, thì thì cũng có những lúc nha, trời ơi! Mình mình, kiểu như là, tại vì trước khi nhận một cái bạn học sinh á là mình phải coi cho bạn đó làm một cái bài kiểm tra về trình độ, trời ơi, mà nói thật là có những bạn nó tệ mà mình hổng biết là hồi xưa giờ nó học tiếng Anh ai dạy nó và dạy nó cái gì luôn á, thật sự là như vậy. Ừ, mà mình phải cố gắng tìm, tại vì thực ra là mình cũng phải moi móc những cái điểm tốt để mà mình phát triển nó trong cái lúc mà nó học á, cho nên là, kiểu, trời ơi, nói chuyện với phụ huynh là phải khéo, chứ hông lẽ bây giờ mình nói thẳng với phụ huynh là "Trời ơi, con chị nó dở lắm chị ơi, chị đem về chị dạy lại giùm em luôn đi!" Thực sự là như vậy luôn á. Hoặc là ngay cả khi mà từ chối dạy á thì mình vẫn phải có một cái cách nào đó mà nó khéo léo, chứ hông thôi, kiểu, phụ huynh người ta sẽ buồn nè, học sinh nó cũng buồn, nó cũng tổn thương chứ. Đó, trời ơi, kiểu, ừm, những trường hợp đó mình thấy là, kiểu, mình ph nhắn tin mà biết là mình nhắn một tin nhắn dài, mà mình phải nhắn đi nhắn lại chắc phải 4, 5 lần ấy.
Ừm. Yeah. À. <laughs> Ừm. Yeah. Ừm, đúng, đúng, đúng. <chuckles> Ừ, đúng, đúng. Ừm. Ừ. Đúng rồi. Ừ.